そうですね、なんか、もう最近、凄い忙しい時とかあったんですけど。もう、そうなったら、あの、兎に角、こう、何だろう、眠りを一番優先する事にして、あの、もう食べる食べる事とかよりも、あの、時間をこう何とか、その、夜の眠りの時間を確保して。で、食べ物はもう、もう、なんか直ぐ食べれるような物を用意しとくんですよ、あの、あんええ、あんまりその、なんかこう、健康に良くない物とかではなくて、もう初めっから、その、それを食べてても大丈夫って言う食べ物を用意して、え、食べる時間にこう、費やさない、しあの、料理にもええ、はい。
あ、はい。 うんうん。 ああ、そうなんです はい。 うんうん。 ああ、はい、忙しいから、うんうん。 ああ。 うん、ふん。 うん、無駄なそうですね、効率重視って感じですね、じゃあ。うんうん。
そうそう、料理もしなくて良いようにして、あの、時間をほんとにこう、寝る時間に確保しますね。
ああ、なるほど。ま、そう言う時って、ま、無理はしてるけど、こう、気力はあるじゃないですか。でも、それを保つ為には、一番大事なのは、やっぱ睡眠なんですね。
ええ。 ええ。 そうですね。うん、睡眠がこう一番大事ですね。うん。
うーん。 ああ、なるほど、なんかこう、若い人って、結構、睡眠削りがちじゃないですか。ああ言うのって、じゃあ、あの、睡眠は大事だよって、言ってああげたい感じですか？
ええ。 ええ。 うーん、ま、私も、若い時はね、睡眠のところを削るしかなかったので、削ってましたけど、もう歳取ったら、もう全然出来ないですね。あのうん、そこを削ってしまうと、なんかもう、なんか全然何もできなくなってしまって、お起きてるだけみたいになっちゃうので。ええ、なんで、もう早くこう、やらやらなきゃ行けない事があるんだったらね、一番こう、あの、なんか、元気を蓄える方法としては、それしかないって言う感じですよね。ええ。
うーん。 はい、うんうん。 ああ、うんうん。 はい。 あ、そう。 ああ、分かります。なんか、ぼーっとしちゃうんですよね、ああ、でもうん。 はい。 あ、そうですよね。あ、でも、今、その若い頃の話とか出ましたけど、やっぱ、こう、年齢が上がるにつれて、やる気の出方とか、量とか変わって来ましたか？
ええ。 ね。 ええ。 あ、はい。あの、かわ変わって、やる気、もう、殆どない事が多くて、<laughs> もうだからいろんな物 <laughs> いろんな物を持っていて。なんか最近は、あの、エヌエヌエム、何だっけ、NAD+とか言う、なんかサプリメントを、あの、試すようになって。ああの、それは、ななんか、その、もっとこう、体が上手く働くように、あの、なるサプリメントなんですよ。
はい、<giggles> 困ってる、うんうん。 はい。 はい。 へえ。 ああ、それ何に効くんですか？ ほう。 はい。